Oh, oke. Terus belum lagi ekstra apa ya, kayak ekstra energi karena semuanya kayak tetep tanggung jawab kita, tapi pengen semuanya juga selesai, tapi ada keperluan yang lain, gitu ya, Kak, ya?
Iya, betul betul. Jadi memang kemarin itu kan kayak mana itu terjadinya tuh sekitar 1 bulanan lalu loh Kak, yang numpuk banget. Jadi aku tuh, ya mau nggak mau kan harus dikerjain ya, nggak ada waktu lah buat ngurusin segala macem, karena emang akunya juga bolong kan di 2, 3 hari sebelumnya. Jadi, eee, sempat kelabakan juga, cuman, eee, pas aku udah ngerasa kewalahan tuh aku kayak stop dulu gitu, Kak. Sekitar kayak 10 sampai 15 menit, terus bener-bener fokus ngerefleksiin diri. Terus kayak, eee, merasakan gitu apa yang a stres yang aku rasakan ini tuh, eee, aku coba validasi dulu gitu ya, kayak memvalidasi diri sendiri kalau aku lagi tertekan, gitu kan ya. Nah abis itu, eee, aku istirahat dulu, kayak misalnya, eee, aku tidur, tidur yang tidur cepet doang ya kayak cuma 10 menit doang itu loh Kak. Terus, ini hmm.
Oh. Betul betul. Heeh heeh. Oke. Oke oke. Heeh heeh. Eh, heeh heeh, ya, power nap judulnya. <chuckles>
Jadi emang, eee, s pakai cara itu sejauh ini, eee, Alhamdulillah kebantu ya. Soalnya kemarin akhirnya ke kerja juga walaupun setelahnya pun tepar juga gitu kan, karena capek banget kan ngejar dalam 1 malam.
Hmm. Ah, betul betul, karena dipaksa ya badannya sebenernya kan tetep butuh istirahat yang full, gitu ya Kak, bukan yang kayak gitu.
Ter benar.
Eh. Nah terus gimana? Eee, aku penasaran ini Kak, kadang-kadang kan yang kayak gitu kan, eee, berarti kalau Kakak lagi banyak kerjaan terpaksa kayak, eee, power nap tadi ya? Meskipun tidak oke, gitu. Tapi lumayan untuk apa ya, kayak menyangga sampai si kerjaan itu selesai, gitu ya Kak. Nah, terus aku penasaran nih Kak, eee, after itu tadi, eee, yang Kakak alami seperti apa Kak? Sorry, tadi nggak terlalu me eee, kedengeran.
Oh, ya, jadi heeh heeh gimana? Iya, heeh heeh, bener. Iya, heeh. Nah, jadi memang setelah, eee, kerjaannya selesai gitu ya, itu memang, eee, langsung aku langsung tidur lagi sih, Kak. Karena capek banget kan, karena bayangin, eee, kerjaan 2, 3 hari di 2 proyek tuh harus dikebut dalam waktu 1 malam. Waktu itu bener-bener di hari Minggunya itu dari pagi sampai, eee, pa Senin fajarnya gitu, aku bener-bener yang kurin gitu. Iya, jadi bener-bener capek dan ujung-ujungnya jadi refleksi diri kayak, wah kalau bisa sih, eee, jangan lagi gitu kayak, nggak mau lagi lah, eee, ngalamin hal seperti itu, gitu.
Hmm hmm. <chuckles> Betul betul. Waduh. Oke.